Ниче не произойдет, но я уже настолько себя приучила, уже это много лет длится, что я просто мне даже н тело может начать болеть, на самом деле, потому что я знаю, что я это не сделала. Мне тоже нужна активность, да, мне тоже нужна физическая активность, хотя бы минимальная.
Ага. Ну, это вы молодец. И мне очень и мне очень нужна вот именно именно вот так вот нужна, вот как вы щас сказали, мне нужна эта физическая активность. Но я для себя понял, что мне достаточно, вот если минимизировать, то раз в 2 дня 15-20 минут, я знаю набор
Да, да-да. Да. Мгм. Да. Ну, это, конечно, это пятнадцать двадцать минут- это существенно. Ко вы знаете, у меня я вот, например, несколько часов в день гуляю, то есть я минимум 2 часа в день хожу с музыкой в ушах. Мне это очень по во-первых, это не потому, что это я себя заставляю, а я я просто не могу, у меня тело тоже начинает болеть. Вот если спорт- это, конечно, может быть, у меня больше, а, я могу где-то там поблажку себе сделать, но вот чтоб я не гуляла, я просто, ну, физически буду себя действительно очень плохо чувствовать. А, вот. Поэтому, ну, это мой м, конечно.
набор упражнений. Ой, это тоже очень классно. Мгм. Так. Да, вы правы. Вы правы. Вы правы, что гуляете, потому что вы знаете ходьба то есть вот мы почему щас заговорили об этом? Что вот есть работа, и я так понимаю, и в моем и в вашем случае мы с вами, э, не работаем руками. Ну, образно, вы там не парикмахер, я не не кладу камень, допустим, не каменщик. То есть мы работаем если головой, то в какой-то момент ты очень устаешь. И вот здесь вот это переключение на, э, деятельность вот такую, как спорт, да, ну, я еще не сказал, там, в большой теннис поиграть, пробежаться, на велосипеде проехать- вот это всё работает изумительно как отвлекающий, да?
Мгм. Да. Да, да, да-да. М, ни да да, даже абсолютно. Мгм. Да. Мгм. Ну, конечно, конечно. Отлично, коне но тем более, знаете, тем более мы ж сидим опять же с вами, у нас же с спина устает постоянно сидеть. Ну, как бы как ну, вообще в течение дня не двигаться, я не представляю, чтоб я вот сидела сидела сидела весь день и вот продолжала потом сидеть. Но для меня это, очень, очень тяжело, поэтому для меня физическая активность тоже крайне важна, да.
Да, да. Мгм. Вот поэтому нам и важна вот эта самая активность. Да, видите, мы с вами в этом схожи. Это хорошо, потому что я считаю, что это это полезно, отвлекаться от сидячего образа жизни.
Конечно, конечно. Конечно. Ну, самое, мне кажется, грустное в удаленной работе, когда ты работаешь рабочий день удаленно, а потом продолжаешь сидеть за компьютером по своим делам. Вот это, мне кажется, очень грустно. Да, и я таких знаю.
Мгм. Да, или поиграть, есть же люди, которые в игру поиграть, я это вообще не приемлю. Нет.
То есть там и зрение, да, как страдает, и тело не двигается. Ну, то есть ты постоянно сидишь сидишь сидишь и только там на на еду отвлекаешься, там пару раз в день. Но это просто очень неполезно. Мне к самое неполезное для здоровья, что удаленщик может для себя вообще выбрать.
Да. Согласен с вами, конечно. Конечно, нет, так так нельзя делать. А вот я хотел у вас а.
Конечно. А как вы думает да-да-да, конечно, мгм.

Давайте я у вас, вы у меня. Я у вас быстро спрошу. Э, мне просто любопытно. Как вы думаете, но когда в ситуации, когда над нами был бы босс, который постоянно тебя контролирует, так легче жить, э, и работать? Или вот мой случай, я полностью себе принадлежу. Или так легче? Вот, вот просто вот 1 словом. Как?
Да, конечно. Мгм. Мгм. Да. Ну да. Нет. Ну, я вам скажу так, я в 95 % принадлежу себе, потому что я уже достаточное время в компании. Но вообще, как бы, а, формально босс у меня есть, и у нас, там, раз в неделю встречаются, там, митинги. Вот, но вообще, я могу вам сказать, а, я бы не смогла работать, даже удаленно, если бы, а, я очень сильно постоянно прису ну, как бы чувствовала какой-то контроль постоянный со стороны начальства или кого-то и Да.
Так. Мгм. Мгм. Да-да-да. У вас бы проверяли бы, что вы сделали о за этот день или за полдня, а потом за 2 полдня, мгм.
Ну, конечно, я бы так не смогла. У меня б был т опыт, на самом деле, когда я начинала так работать, я просто в 1 же дни сказала, когда мне сказали А, ну, знаете, я устроилась, и мне не говорили ни про какие отчеты. А потом мне сказали, с т там через несколько дней: "А мы вообще-то каждый день делаем отчет". Ну, то есть я посмотрела зарплату, которую они дают, и как бы, для меня это немножко не стыкуется, как какой вообще отчет каждый день при таких, как бы, э, суммах. А, вот. Я вообще не поняла. Ну, конечно.
Да. Мгм. Ну, понятно, да. При такой ответственности, получается. Они же вас призывают к ответственности, э, ат
Там, понимаете, там, во-первых, письменный отчет каждый день, во-вторых, у них встреча каждый день. Это сколько у тебя времени уходит только на отчёты и встречи? Когда ты вообще будешь работать на работе, да? Вот, я не очень это понимала.
Да. Мгм. <laughs> Да, но они хотят чётко понимать, вот, что добуквенно ты сделал за прошедшее время.
Ну, соответственно, плати за это. Я не про ну, как бы, возможно, я бы и рассмотрела, я вряд ли бы согласилась, но я думаю, если ты такое просишь, такую полную отдачу своей жизни этой работе, ты, соответственно, должен нормально платить. А вот эти вот смешные суммы, которые ну, я просто не могла поверить, что они за такие деньги вообще, но я да мне даже стыдно вообще называть такие деньги. Вообще что-то это вообще за такие деньги, вообще это называется такая легкая подработка. Вот легкая, знаете, где там пол полчасика в день ты можешь выделить максимум своей жизни. А они за эти деньги хотят, чтоб ты еще вот эти к ежедневные отчеты и писал, и ещё митинги проводил. Ну, это это вообще смешно, да. <chuckles>
Мгм. Да. Точно. Вы абсолютно правы. <chuckles> Да, да, да. Ну, видите? Я заметил, что я я обратил внимание, что чем меньше платят, тем больше требуют. Понимаете? Вот это тот самый случай, о котором вы говорите.
Да. Тем больше требует. Вот я с вами абсолютно согласна. Я абсолютно согласна, особенно, э, наши земляки с вами, как я заметила. <laughs> Вот, спасибо большое спасибо большое. Очень интересная тема.
<laughs> Ну, хорошо, тогда и Да, я вам тоже очень благодарен за разговор. Всего доброго. И вам.
Хорошего дня вам. До свидания, до свидания.